Dis-moi, je voulais te parler, hem, d'un truc, heu, je me sens souvent obligée, heu, d'afficher une vie, heu, parfaite en public, heu, hem, avec, heu, mes amis, ma famille, heu, par, hem, parce par peur de leur montrer, heu, qu'il y a des choses qui ne va pas parce que j'aime pas dire quand les choses vont pas et hem et parce que j'aime bien que les gens soient fiers de moi aussi et mmh, du coup, ça me crée vachement, heu, d'anxiété, hem et aussi un peu parfois de honte, parce que forcément quand j'ose pas dire les choses, heu, bah, je sais pas, ça me fait un sentiment de honte hem et du coup, parfois, c'est un petit peu, hem, lourd à porter
Ouais.
de pas oser assumer, heu heu, bah, qu'il y a parfois des choses qui vont pas et et et tu vois? Heu, par exemple, professionnellement, heu heu, ça va pas spécialement bien mais, heu, jamais je jamais j'en parle, heu heu, que ce soit, heu, à mes amis ou à ma famille.
Ouais. D'accord, donc en quelque sorte, tu te sens un petit peu, heu, obligée d'afficher une image, hem, de toi, en fait, positive à ton entourage, c'est ça?
Oui. J'aime pas du tout, hem alors surtout sur le plan, hem, professionnel.
Pro? D'accord, OK.
Hem, bah, parce qu'en même temps, il y a que ça, hein enfin, non pas il y a que ça, mais je trouve que je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est peut-être parce que socialement, j'ai pas envie de montrer que qu'on peut avoir des problèmes, heu, que ce soit financiers ou autres. Et hem et que, ouais et que du coup, j'ai envie de montrer une image de moi, heu, parfaite, heu et du coup, ce qui fais que parfois, j'ai même l'impression que, heu, non pas que je mente, mais que j'embellis les choses
Mmh, ouais, je je comprends. Je
auprès de mon entourage.
ouais, ouais, je je comprends, heu je comprends bien ta situation, heu, dans le sen est-ce que des fois tu as l'impression que, hem, tu t'entends parler? Et et heu et en fait, tu quand tu t'écoutes, tu te dis: «Mais heu, c'est pas possible que je sois en train de raconter ça parce que c'est pas du tout, heu, ce qui se passe vraiment, quoi».
Oui. Ouais. Par exemple, sur le plan, heu, du travail, hem, moi, j'ai perdu mon travail, heu, parce que, hem, parce que j'ai eu un licenciement économique, heu, non, non, bah, c'est la vie et et parce que mon domaine d'activité, heu, va pas du tout bien en France et du coup, heu, bah, en gros, concrètement, il y a plus de travail dans mon dans ma branche, hem, donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu assumer, heu, ben, parce que c'est pas de ma faute et que et que, voilà.
Ah OK, ouais, désolée de l'apprendre en tout cas. D'accord. Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais.
Mais heu, là, depuis que j'ai perdu ce travail-là, j'ai, heu, beaucoup de mal à rebondir parce qu'en réalité, bah, il faudrait que je change, heu, de filière, heu, chose que pour l'instant, j'ai eu un peu de mal à faire. Mais du coup, je je en gros, je me suis mise à mon compte et pour rester un peu dans le métier que je faisais avant mais forcément, heu, ben, je je je ça fonctionne pas aussi bien que que ce que je faisais avant et du coup, j'ai par exemple, je j'ai p j'ai plus du tout mes journées occupées comme avant. Avant, quand j'étais salariée, je travaillais 8 heures par jour, heu et heu et voilà et là, forcément, je suis à mon compte, je travaille pas 8 heures par jour et en fait, j'ai du mal à assumer ça auprès de mes proches. Par exemple, heu, je je me vois pas du tout dire que, heu, bah, il y a des jours où pendant 4 heures l'après-midi, heu, j'ai rien à faire, heu, autant parce parce que j'en ai honte déjà 1°
M de filière, peut-être? Mmh mh. Mmh mh. D'accord, ouais.
heu, parce que mes z mes amis, ils sont tous au travail, ils travaillent tous et heu et c'est un peu la honte de pas avoir de travail et de rien faire, pour le coup. Et c'est quelque chose qui est bien parce que je enfin, qui est bien. À la fois, c'est bien parce que je trouve que c'est stimulant d'être entourée de gens comme ça. Parce que forcément, bah, c'est des gens qui te poussent vers le haut plutôt qu'avoir un groupe d'amis où tout le monde est fait rien et et. Mais à la fois là, dans mon cas, heu, du coup, heu, bah heu, franchement parfois, heu, j'ai honte moi de pas être occupée comme eux.
Ouais ouais, bien sûr, c'est sûr.
Hem et à la fois, j'ai du mal à rebondir parce que, bah, j'ai du mal à me dire qu'il faut que je change de filière. J'ai un peu peur de changer de filière parce que, bah, c'est plein d'incertitudes donc heu, je me dis: «Est-ce que je vais réussir en changeant, heu, de filière ou autre hem?» et et du coup, je me sens obligée d'afficher, donc comme comme, heu enfin une vie parfaite et mmh mmh, voilà parfois, heu
M heu, ouais. Ouais, ouais, je comprends. I Et est-ce que tu est-ce que pour toi, c'est, hem, c'est de ta faute, ta situation?
Oui et non. Heu, pfff c'est je sais pas, j'y ai jamais trop réfléchi. Hem, bah, c'est pas de ma faute qu'il y ait plus de travail dans mon secteur d'activité, heu, et que du jour au lendemain, heu voilà.
Absolument. C'est pas de ta faute. Tu là par contre, tu pouvais pas le voir venir ça. C'est c'est pas de ta faute.
Non. C'est ça. Après, hem, peut-être que, mmh, j'aurais pu réagir plus tôt, hem, à à essayer de changer de filière. hem <scoffs>
Ouais mais tu penses pas que, heu, il t'a fallu aussi un peu de temps pour, heu
Oui, pour, heu bah, b déjà, il a fallu l ouais exactement. Il a fallu le temps que la situation que digérer que la situation s'aggrave dans mon dans ma secteur d'activité. Ce qui fait que, bah, voilà. Hem, mais heu et puis j'avais pas spécialement de pression, hem en fait moi, j'av j'ai pas spécialement de pression financière. Heu, s la p la vraie pression que j'ai, c'est que j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de passer mes mes après-midi, heu, à rien faire chez moi, heu. Je déteste ça. J'ai besoin de d'avoir une stimulation intellectuelle, j'ai besoin de et heu et c'est vrai que quand je l'ai pas, heu enfin ç ça, c'est des choses que j'ai honte de dire. J'ai je par exemple, jamais de la vie je dirais même à meilleur a à même à ma meilleure amie: «Ah, bah, cet après-midi moi, heu, j'ai rien fait». Je pourrais pas, en fait, j'arrive pas à assumer ça. Alors parfois, heu fois, bah, parfois c'est c'est c'est ce qu'on fait, hein, heu. Voilà, mais hem
bah digérer en fait? Mmh. Mais tu vois, comme tu le dis comme tu le dis, heu, toi tu as envie de travailler, heu, tu adores être occupée et cetera et en fait, si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que, heu, bah, quelque part, heu, tu as aussi, hem, tu as aussi quelque chose à digérer, tu as aussi des choses à vivre qui font qu'en fait, tu as besoin de ce repos-là. Enfin ou je sais pas ce que tu fais quand tu travailles pas, mais heu- ou tu fais plein d'autres choses ça se trouve- mais hem, mais que tu as besoin de de ce temps-là en fait, donc je pense qu'il faut, heu, il faut enfin, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'être heu
N oui.
plus plus bienveillante avec toi-même en te disant qu'en fait, heu, bah, la situation dans laquelle tu es, n c'est pas de ta faute.
Mmh.
Après bien sûr, en parler à tes proches, c'est encore autre chose. Hem, mais peut-être qu'en voyant la situation un petit peu m de manière un petit peu moins dramatique que ça l'est vraiment, heu, tu pourras en fait être tentée, heu, d'en parler plus facilement à tes proches.
Oui, c'est vrai. En fait, hem
En tout cas, je pense que c'est pas un drame, heu, aujourd'hui de s'être fait licencier, heu, et heu, d'essayer de travailler tant bien que mal mais heu, bah, oui, tu pourrais changer de filière, mais tu as aussi besoin de temps, parce que c'est des choses qui prennent du temps de changer de filière. Ça se fait pas comme ça, donc hem, la situation, bah, si tu la ressens dramatique, hein, c'est enfin, ton ressenti t'est propre et cetera, mais ta situation n'est pas du tout, heu, dramatique. Ce que je veux dire, tu
Mmh. Mmh. Non, non, c'est sûr, heu, bah, un ça c'est sûr que je dramatise vachement, heu bon en plus, il faut savoir que quand j'ai été licenciée, je revenais de congé maternité et donc du coup, on va dire que le seul ch la seule chose qui est positive dans cette histoire, c'est que du coup, heu, ben, je peux m'occuper de mon bébé, heu, beaucoup plus que ce que j'aurais pu le faire enfin ah, heu, si j'avais été salariée, donc vraiment le, par exemple, je le garde tous les mercredis, il va pas chez la nounou à ce moment-là. Heu, tout ça, j'aurais pas pu le faire sinon et ça, c'est vraiment le la la plus grande chance que j'ai eue heu. Puis même je peux le récupérer tôt, je voilà, il y a plein de choses que voilà, j'ai l'impression d'avoir profité de lui, mais hem mais pour autant, heu, oui, je dramatise vachement les choses parce que, hem, bah, par exemple, mon conjoint quand il rentre le soir, heu, bah, lui, heu, je pense qu'il a l'impression que je fais rien de mes journées pour le coup, heu. Heu, et et du coup, heu, forcément, heu, là parfois je lui en veux, je lui dis: «Ouais, mais» par exemple, quand lui, il rentre et qu'il se met sur son téléphone ou qu'il regarde la télé et qu'il me dit de me taire, je lui dis parce qu'il est voilà, parce que lui, il a eu une longue journée de travail et voilà. Heu, moi, je dis: «Bah, ouais, mais moi, je vois personne, j'ai pas de collègues, heu». Heu, donc forcément, hem, je c'est c'est dur à encaisser, mais ça, je le dis à lui, mais par, heu mais par contre, je je suis vachement honteuse de le dire à, mmh à mes copines par exemple.
Mmh. Ouais, bien sûr. Bien sûr mais oui, mais oui, mais c'est N ouais. Bien sûr. Donc tu arrives tu arrives quand même à en parler avec ton conjoint, ce qui est, heu, ce qui est déjà top. Parce que tu pourrais te te murer dans un silence, heu heu, tu pourrais inventer, heu, des choses que tu fais la journée justement parce que tu pourrais te sentir mal aussi vis-à-vis de lui. Tu penses que c'est quoi? Est-ce que tu as peur du du jugement de tes proches?
Ouais. Non. Alors, avoir alors, avoir inventé des choses que j'ai fait la journée, heu, par peur du jugement de mon conjoint, je l'ai déjà fait. Après, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé parce que j'ai pas osé, heu, parce que je sais pas pourquoi en fait, on fait ça d'ailleurs mais heu je sais pas pourquoi. Mais ça m'est déjà arrivé de faire, heu, de faire semblant d'avoir, heu de d'avoir fait, heu, plein de trucs alors qu'en fait, heu, j'ai fait les magasins par exemple. Ça m'est déjà arrivé, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de lui cacher des choses. Par exemple, heu, de je il y a pas si longtemps, je suis allée faire des magasins à 15:00 de l'après-midi et même ça, franchement, quand je rentre dans les magasins, même, j'y pense en fait dans ma tête. Je me dis: «Mais c'est pas possible de faire ça à cette heure-là, un mardi après-midi». Vraiment pour moi c'est alors lim <chuckles> vraiment, j'ai il faut que j'évite de faire ça parce qu'en fait, ça me met encore plus mal de le faire mais heu, mais ça m'arri mais ça par exemple, je vais jamais lui dire. Je vais jamais lui dire: «Ah bah cet aprèm, moi, j'ai fait ça».
Ouais. Mmh. Ouais, mais par exemple, entre, heu, être chez toi, à ruminer et aller faire les boutiques Bah, autant aller faire les boutiques
Oui, oui, oui, non, c'est sûr! Non, non, c'est sûr!
parce que parce que du coup, au final, tu fais quelque chose qui te plaît
Ouais, mais je sais pas, je me dis, heu, han! À chaque fois, je
et mais mais je comprends, c'est un regard que tu as sur toi et sur, heu, l l'activité ouais.
Ouais. J'ai pas envie d'être la p de cette personne-là en fait et du coup, quand je suis le mardi à 15:00 dans les magasins, je me dis: «Bah là, par exemple, tous les gens autour de moi, ils sont au chômage, c'est pas possible». Qu'est-ce qu'ils font tous le mardi à 15:00, heu, dans les magasins? Et hem
Et ben, détrompe-toi, <chuckles> il y a il y a plein de gens qui travaillent pas le mardi. <chuckles> Il y a i <chuckles>
Moui! <chuckles> Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais je sais pas en fait, j'ai c'est comme si j'ai pas envie d'être cette personne là. Je sais pas comment expliquer et et que de pas assumer que moi aussi je suis au chômage.
Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Non, non, mais mais je comprends, heu, je comprends très bien ce que ce que tu peux ressentir et et c'est pas facile. Moi, la la seule chose que je pourrais te dire, c'est, heu, essayer de de renforcer vraiment, heu, l'acceptation que tu as de toi et de ta situation. Heu, c'est pas forcément facile, mais te dire, heu, f enfin, je veux dire, heu heu, tu es t c'est pas que tu es une bonne à rien, c'est pas que tu fais pas d'efforts. C'est juste que la situation, elle est comme ça et qu'en fait, des fois dans la vie, il y a juste des choses qui prennent du temps et qu'en fait, toi, tu es en train de prendre ce temps pour, heu, te retourner en fait et en plus, tu dis que tu as un enfant en bas âge et cetera. Enfin
Mmh.
faut p faut prendre le temps de de pouvoir se retourner, de changer de filière, de retrouver un travail. Mais tu pourrais passer, ce temps-là, justement à à justement apprécier, à faire des choses que tu aimes, heu, comme aller faire des boutiques à 15:00
<chuckles>
plutôt que, heu, voilà de de ruminer, de t'en vouloir sur, heu, sur un potentiel travail que tu pourrais avoir et sur ces 8 heures par jour où tu pourrais travailler, tu vois?
Oui, oui, je pense que tu as raison. En tout cas, je vais essayer de, hem, de faire des de trouver des petites idées pour, heu, bah pour accepter cette imperfection et puis, heu, essayer de renforcer, heu, l'acce l'acceptation que j'ai de moi mais, heu mais en tout cas, je te remercie pour, heu, ton écoute attentive.
Mouais. Je t'en prie.